هاقول لِك، أنا باتفاوض على ال على الفلوس والمرتب دوّة لما أكون واثق، إن أنا لو طلعت من المكان دوّة أو أنا هاضيف ليه، مش هاضيف ليه ما باتفاوضش على حاجة. بس باحط ل لساني جوّه بوقي وباسكت. لكن لو عارف إن أنا هافرق في المكان ده
أيوه. اهم.
ومتأكد إن أنا هافرق فيه لأ، هاعمل كد أنا أنا استغلالي شوية، يعني قبل كده لما كنت كنت في أمريكا في من حوالي 5 سنين كده، كنت شغال شغله كويسة أوي، وبعدين جات مرحلة الشغل ديّة لأ، أنا حاسس إن أنا م أنا عاوز مرتبي يعلى، آآ، مش ده المرتب ال اللي المفروض أخده، عاوز مرتب أعلى. تفاوضت إزاي بقى، أدّيت أقصى ما عندي في الشغل كله، تمام؟ اللي هو بقيت أنا اعتماد الشغل كله عليَّ بشكل كبير أوي. بس وبعدين استغليت النقطة دي بقى، آه استغليت النقطة دي. أنا عاوز مرتبي يبقى كذا. آه وعليته كام، تلاتين في المِيّة
اهم. اهم. آه. وطلبت ال أو اهم. آه. اهم فكرة حلوة. أيوه. أها. وقتها وافقوا إزاي؟ امم، ياه! آه طب في ناس كده بتبقى بتتوتر يعني ا الموضوع الكلام عن الفلوس والكلام ده يعني بيبقى شوية حساس بالنسبة لبعض الناس، فتفتكر الناس تطلب إزاي؟ يعني حد يدخل كده على طول يقول لهم أنا عايز كذا يا جماعة والّا لما يسألوك هو أنت متوقع كام؟
آه، 30% إمم. آه. امم.